Слушай, ну это выглядит практически даже как такая медитация что ли, такая очень концентрированная. М! Ну, вообще-то, наверно, могло бы помочь, потому что очень часто как-то вообще мозг в каком-то сумбуре находится, и вот его нужно как-то успокоить, потому что всё время считать овечек, козочек, ягняток и теляток, конечно, не всегда это помогает. А здесь а здесь как-то
Ну, это медитация, да. Мгм. Ну, оно да, не всегда помогает. Но хотя может. Ну, ты знаешь, кстати, у всех разные методики. Кто-то себе может представить, не знаю, ам, знаешь, вот когда ты в машине едешь, вот эти дворники, да, когда они туда-сюда в оба То есть оно тоже такой гипнотический эффект имеет. То есть ты можешь себе это, в принципе, представить, ам. Главное, чтобы сконцентрироваться на чём-то одном. Ам, это может быть что угодно, э, может быть, я не знаю, э, ну, дыхание- это хорошо, потому что это что-то регулярное, что-то, на чём ты можешь вот реально даже представить себе что-то в этот момент.
Ага. Так, да. Хм. Да. Ну ну, это точно. На каждой части тела, наверно, можно. Но потому что я слышал, что тоже есть такие медитации, где ты полностью прочувствуешь каждую, так сказать, частичку своего тела и тоже вот задумываешься над этим. И оно как-то тоже позволяет и расслабиться, и, м, приземлиться, так сказать, готовиться тоже ко сну. Слушай, ну, наверно, да, это всё-таки такой комплекс всех этих вот упражнений и подходов, что нужно себя и подготовить, и чего-нибудь травяного выпить, и просто немножко, может, даже помедитировать, правильный свет и просто, а, так сказать, а, отдалиться от всей этой суеты, а. Спасибо тем спасибо тебе огромное за то, что вот навела меня на эти мысли, за то, что дала такие прекрасные советы. Я думаю, что это как минимум станет отличным началом, а может быть, даже и вообще отличной методикой, а, в будущем с этого момента. Поэтому спасибо тебе большое.
Ну да. Ну да, м. Но это точно, да. Слушай, я очень рада была тебе помочь, и я уверена, что ты найдёшь свою технику, и если будут какие-то вопросы, обращайся.